Да, да, конечно. И точно так же можно выбрать, э, какие-то продукты в стекле, в бумаге, в металле, потому что он намного проще перерабатывается. Вот стекло, бумага совершенно там не не за ним, ну, то есть это это не тяжело.
А стекло, да, да. Понятно. Слушай, а бутылки с водой? Как с ними быть?
А, эть А, эп пластиковые?
Да.
Э, ну, э, ты знаешь, вот я живу в этой стране, где практически у всех людей, э, есть своя бутылка. То есть, э, постоянная спортивная такая, и они её набирают водой. И вот мы точно так же. Мы покупаем большие бутыли с водой. Да, там м мнь у нас там по 8 литров
А. Ага.
И у каждого члена семьи есть своя бутылка. То есть мы дома набираем эту бутылку, а если где-то, э, мы там ходим, мы даже не покупаем там маленькую бутылочку, да, там пластиковую, потому что, э, э, вот стоят по всему городу колонки с питьевой водой. и то есть мы с самой колонки можем набрать себе в свою Да, да, везде вот, в каждом парке, э, везде есть, э, колонки с питьевой водой.
А, то есть с питьевой даже даже на улицах где-то стоят? Ага. Ну, это классно, кстати, это очень ценное такое. <chuckles> Потому что не надо с собой брать бутылок много, да, то есть ты можешь всегда наполнить 1, и этого достаточно будет.
Да, и точно так же смотри: э, когда мы выем выезжаем на природу, э, раньше вот как-то, э, все- мы помню там, друзья, знакомые там- брали одноразовые, да, там вот эти всякие, э, стаканчики, вилочки. А сейчас нет. Я уже всех подсадила, э, на твёрдый пластик, э, такой у нас есть дорожный. Э, ну, то есть в выходн
Да. Вот, кстати, да. Который моется?
А?
Который моется потом? Ты его потом ещё используешь? Мгм.
Да, да, да. Ты его даже можешь мыть в посудомойке. М, он такой, он твёрдый пластик, многоразовый. И вот, э, мы такой походный у нас набор, и я всех, м, всех друзей своих на это подсадила. И точно так же мы берём с дома вилки. Э, там всё, что не хватает, там вместо бумаги мы берём полотенца, чтобы не раскидывать. Потому что полотенце ты домой привёз и постирал. То есть тоже Да, да. Вот, э, такие, знаешь, вот мелочи, да, которые может делать каждый человек. И на самом деле оно очень, э, повлияет на природу, э, повлияет на наш мир.
О. И постирал, да. Ну да.